Est-ce que toi de ton côté, tu as des petites idées comme ça, heu, pour justement, heu, aider quelqu'un, heu, qui a envie de tester du coup une reconversion professionnelle mais sans pour autant tout quitter et perdre, heu, les avantages qu'il a actuellement dans son entreprise, par exemple?
Heu, ouais, j'en ai quelques-unes, heu, parce que bah, en fait j'ai la «chance» entre guillemets, d'être, heu, d'être, heu, pas mal en fait dans le cas, heu, je suis en pleine reconversion et en fait, heu on sait pas, on le enfin je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne le savent pas en France, mais il y a quelques, heu, ouais, options, méthodes quand même pour pouvoir, heu, envisager un autre métier, voir le tester sans pour autant, heu, ben tout quitter, quoi hein.
<chuckles> Ah, OK. Mmh mh. OK bah c'est c'est assez pertinent ce que tu dis là, mais du coup toi, tu me dis que tu es dans une conversion pro, c'est-à-dire qu'actuellement tu es dans quel secteur de métier et tu aimerais t'orienter vers, heu, quel autre métier du coup?
Alors, heu, moi j'étais oenologue donc heu, voilà, heu, ça ça demande quand même des études assez longues donc c'est vrai que c'était pas facile et je sais que c'est pas simple pour les gens qui ont quand même, heu, investi pas mal d'années, notamment d'études hein, de de bouger et heu beh, du coup vu qu'apparemment j'ai pas fait assez d'études, j'en ai refait. <laughs> Donc
Mmh mh. Tout à fait. Évidemment. Ah OK. Tu as repris tes études combien de temps après avoir, heu, pensé avoir fini? <chuckles>
Ouais, ouais bah je c'est ça, c'est que ça faisait 8 ans que je travaillais quand même, hein. Donc heu, ouais, c'est pas simple, hein. Mais bon je regrette vraiment pas, heu, pour le coup, heu, j'ai pris le temps de la réflexion et heu bah là, je suis en train de finir un nouveau master et si tout va bien donc heu, je serai dans le l'écologie. Donc voilà.
Ah waouh! Tu restes toujours un peu dans cette même thématique, mais du coup, tu as, on va dire, heu, ubriga upgrade au niveau de tes bagages professionnels, qui vont t'amener à faire, heu, un-un autre métier, c'est ça?
Bah en fait, la chance que j'ai, c'est que j'ai, heu, avec mon cursus, je je pouvais, en fait, reprendre un master et en plus, en 1 an parce que, heu, c'est c'est c il y a des bases scientifiques communes, c'est pas du tout le même métier, mais mais c'est vrai que, heu, on se rend pas compte aussi des, mmh on a des compétences aussi, des savoir-faire qui sont facilement transposables et on n'y pense pas du tout, donc typiquement, moi, l'outil que j'ai utilisé qui permettait, heu, assez sereinement aussi de pouvoir se lancer dans un dans une autre option, c'était le bilan de compétence.
Mmh mh. Super! Tout à fait. Mmh mh. Donc, c'était que parce que ce choix-là, de reprendre les études, c'est à un moment donné, tu t'es dit: «Bon, j'aimerais faire autre chose», et du coup, tu es passée par le bilan de compétences? Ou est-ce que, heu, finalement, c'est dans l'entreprise dans laquelle tu étais ou heu, où on t'a dit: «Bon, peut-être que tu peux basculer sur ce poste, mais pour ce faire, il faut que, heu heu, tu tu tu fasses une autre formation»?
Heu, ça venait vraiment de moi hein, parce que, après, heu, les les le le monde du vin, c'est assez particulier quand même hein? C'est c'est un peu niche. Alors éventuellement j'aurais pu changer de métier dans la filière mais, heu, ça reste quand même relativement limité. J'ai déjà fait 2 de enfin, j'ai en plus, j'ai déjà fait, heu, <chuckles> 2 types de métier, heu, déjà donc, heu, j'avais déjà évolué. Là j'avais vraiment besoin de changement, mais le problème c'est ça, c'est qu'après tout ça, heu, ben, déjà, heu, essayer de pas le prendre comme un échec, ce qui n'est pas évident. Heu, donc faut pas hésiter dans ce par contre de pas rester coincé hein, quand on se sent plus bien dans son job, je je sais que c'est pas simple. Mais, heu, des fois d'ailleurs, il y a des gens, ça, mmh, le bilan de compétence, ça permet de faire le point. Ça permet de faire le le point sur, heu heu, ce qui coince, ce qui coince pas, ce qui est important pour nous, nos compétences. Alors moi, typiquement, c'est comme ça que je me suis évidemment, heu enfin voilà, clairement aperçu qu'il fallait que bon bah, je m'étais pas plantée hein, il fallait que je parte, que je fasse autre chose. Après, moi, j'ai une coloï une collègue typiquement qui m'a quand je lui en ai parlé, elle m'a dit: «Beh, écoute, moi, j'en ai fait un, heu, il y a cinq ans» et elle s'est rendu compte, qu'elle, au contraire, c'était, heu elle a réalisé que c'est pas son job qu'elle n'aimait qu'elle n'aimait plus, son son poste. C'était plus, heu, une espèce d'organisation et une façon de le de le faire en fait donc elle a pu avec, heu, la, mmh, responsable de service, heu, en parler et voir ce qu'elle pouvait faire et ils ont changé un peu certaines missions et bah, elle est toujours là-bas, elle est très contente.
D'accord. <chuckles> Oui. Ah! Mmh. <chuckles> Ouais, ouais, ouais. D'accord. Oui. OK. Non, mais après, hem, je rebondis hein, sur ce que tu as dit, là, sur cette peur de l'échec, mais heu, c'est vrai que ça doit pas être quelque chose d'évident, mais le fait de positiver en se disant, heu: «Bon, heu, finalement heu, j'ai fait, heu, tant d'années et je suis prête à faire autre chose», c'est quelque chose de de de d'hyper positif. Ça montre, heu, s finalement cette façon de vouloir, heu, s'adapter, de vouloir du changement, de vouloir aussi toujours rester, heu, en perpétuel apprentissage et et cette soif finalement, hem, d'apprentissage, de toujours en en savoir, heu, sur différentes choses. Toi, par rapport à ce bilan de compétence, c'était quoi les aspects les plus marquants au au niveau des différences par rapport aux postes que tu occupais et la finalité des résultats qui montraient que, non, en fait, finalement, tu dois aller vers ce type de d'emploi?
Mmh mh. Oui. Ouais. Alors, heu, <chuckles> j'ai je pense que déjà j'ai un j'ai un profil qui est peut-être pas, heu, super représentatif, mais heu, en fait hem, justement moi je je m'attendais à ça hein. Je m'attendais à à faire mes petits tests et et à et à ce qu'on m'envoie dans une autre case genre, heu: «Félicitations, vous faites, heu, vous êtes fait pour faire ça» quoi et heu <laughs> alors c'est pas aussi magi eh non, que nenni, hein, c'est pas aussi ma magique hein, heu, typiquement alors moi ce que j'ai appris qui est quand même important, heu, c'est que, heu, justement, j'ai j'ai j'ai un profil un petit peu, heu, comment dire? Dispersé. En tout cas, j'ai des valeurs en tout cas importantes, mais i il y a des chances que je change plusieurs fois de travail parce que de par, heu, le fait que je m'ennuie un peu vite, ou que, heu, je sois très curieuse et justement que l'apprentissage, j'adore ça. Heu, bon, elle m'a dit honnêtement: «Attendez-vous à avoir plusieurs carrières», sauf que c'est le cas de plus en plus de gens quoi hein. Donc, j'étais pas ravie au début, mais bon. Heu, mais, hem, mais par contre oui, heu, sur les les valeurs et les choses importantes pour moi qu'il me faut dans mon travail pour me sentir bien, heu, c'était super et puis, heu, donc pour les idées de reconversion, je disais c'est bien parce que heu, tu avec le bilan de compétences, on te demande d'explorer des métiers.
<chuckles> Oui. <laughs> Que nenni. <chuckles> D'accord, super. Ouais. <laughs> Mmh mh. C'est super et du coup, en explorant des métiers, heu, beh tu es partie, heu, du coup sur des idées de stage, peut-être dans des domaines que tu ne connaissais pas pour voir si ça te convenait?
Donc tu as plusieurs formats. Heu, en effet donc tu as des, heu tu peux, hein, des fois demander, heu alors il faut savoir que Pôle emploi le propose ça. On peut faire, heu, de 1 à 3 semaines, heu, un peu comme un un stage de troisième, j'ai envie de dire, heu, d'observation, quoi. Heu, c'est un c'est c'est un système donc heu, national hein, heu, on on peut faire cette demande-là et donc en fait, on va, heu, observer et vraiment suivre, heu, quelqu'un, heu, dans son métier. Alors bon bah après, il faut trouver une entreprise qui accepte donc heu, je pense que c'est plus ou moins facile selon les secteurs.
Oui. <chuckles> OK. Mmh mh. Oui, c'est vrai que ça doit pas toujours être évident. Après bon, la facilité aussi au niveau du stage, c'est qu'il y a pas de rémunération derrière, donc forcément, ça lève déjà un frein pour l'entreprise et du coup, tu me dis que tu es passée par Pôle emploi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, heu, tu as tu as tu avais déjà quitté ton ancienne entreprise ou tu es tu es toujours employée, mais du coup, tu étais en congé?
Oui. Alors, heu, moi j'étais encore dans mon entreprise quand j'ai fait mon bilan de compétences mais heu, il n'empêche qu'apparemment on peut déjà quand on peut quand même bénéficier de ce genre de de de congé. Mais après moi je l'ai quitté peu de temps après hein donc c'est c'est peut-être aussi le cas particulier et heu, par contre, heu, vu qu'il y a des métiers donc, heu, qui sont pas évidents aussi, des fois c'est pas parce que les entreprises ont pas le temps, c'est aussi parce qu'il y a des des cadres, heu, en termes d'hygiène, de sécurité et tout ça, ils peuvent pas accueillir n'importe qui sur les sites. Mais du coup heu, déjà, heu, par contre ils sont toujours ravis de répondre donc, heu, discuter avec les gens, leur demander un peu comment se passe une journée type et cetera, ça marche, heu, très bien moi c'est comme ça que j'ai un peu, heu, exploré plusieurs choses assez variées et j'ai pu un peu comme ça, heu, réduire ma liste, heu et heu et ça marche ça marche pas mal. Bon après moi voilà, j'ai j'ai pris la décision de partir après de mais mais on n'est pas obligé de quitter son entreprise, hein.
Oui. D'accord, ouais. Mmh. Normal. Super. <chuckles> Ouais. Mais du coup heu là, tu me disais que tu avais discuté avec les gens du coup qui se faisaient, hem, t t volontiers, hein pour répondre à tes que tu l'as fait via quel biais? Est-ce que c'était pendant des journées portes ouvertes? Est-ce que tu es partie directement, heu, démarcher les entreprises, heu, pour savoir s'ils prenaient des stagiaires et au passage, bah s'ils te disaient non, tu posais des questions, heu, par rapport à des choses bien précises, comment ça s'est passé ce passage là?
Mmh mh. Alors heu, c'est quelque chose qu'on nous apprend pendant le bilan de compétences et c'est pas mal utile hein, mais heu, donc en effet, on peut aller dans des salons professionnels, heu, des fois qui sont ouverts hein, heu, il y a des choses comme ça où on peut aller, heu, après, heu, on a la chance quand même d'avoir, heu, les réseaux sociaux et il se trouve que le réseau LinkedIn et ben c'est u c'est une mine d'or pour ça, heu, c'est il y a plein de gens en fait, heu, qui seront ravis de répondre et maintenant il y a même des, heu, il y a des, hem je vais y arriver, des sites qui des sites spécialisés là-dedans, en fait où les gens s'inscrivent, heu, bénévolement en fait, heu et on peut les contacter pour parler de leur travail, heu
D'accord. Mmh mh. C'est vrai. Tout à fait. <chuckles> Ah c'est super ça, ça t tu as tu as des noms en tête comme ça, parce que c'est super intéressant ça comme démarche.
Ouais, alors j'ai il faut je les retrouve, mais heu, c'était des noms en anglais, mais oui, tu as, heu, tu en as 1 qu'on m'avait, heu de qu'on m'avait, heu, donné en fait, heu, quand j'étais en bilan de compétences et heu et en fait, heu, ça s ah bah j'ai trouvé plein de gens du coup, parce que bon, eux, ils se sont mis bénévolement là-dessus donc on sait qu'ils sont, heu, plutôt heu bah voilà ils sont ouverts pour ça. D'ailleurs, moi je l'ai fait, heu, pendant quelques mois, heu j'ai je me suis mise en tant que volontaire, heu, pour, heu, faire découvrir le le travail que je faisais, heu, parce que je me suis bah ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait pas du tout de ma filière <chuckles>
Mmh. Ça t'a servi? Ah c je c'est génial. Ah, OK. <chuckles>
par que parce que par curiosité, j'ai regardé un peu et je me suis dit: «Ah oui d'accord, heu, donc heu, bah c'est bien». Et j'ai eu quelques jeunes, heu, t tu proposes des dispos, heu, tu limites, heu, aussi, heu, telle ou telle, heu, quantité de personnes tu acceptes histoire de pas te faire, heu, non plus, heu, inondé et heu et ouais c'était c'était très, très bien mais heu, je roh là là c'est
Mmh mh. Et tu fais ça sous forme de de visio en fait ou heu, mode FAQ question réponse ah ouais c'est super intéressant ça comme, heu, comme démarche. C'est vrai que c'est, heu, ça ça permet de poser directement les questions aux professionnels qui vont donner, heu, ce temps, heu, gracieusement pour répondre et prendre le temps et du coup, tu as tu as utilisé ça, tu as utilisé LinkedIn, tu es passée par Pôle emploi pour cette demande de stage. Finalement, tu as fait un stage ou pas?
Visio, appel, ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Eh j'ai moi j'ai pas réussi à avoir de stage, heu, malheureusement, mais je pense que c'est parce que c'est des c'est ça, c'est des milieux un petit peu particuliers, hem, où ils ont pas forcément le le bah le le temps en fait où c'est des des missions, tu peux pas vraiment te permettre d'avoir un un stagiaire avec toi, heu, mais ouais, heu, le il faut je le retrouve ce truc mais, heu, il y a
OK. D'accord. Et tu en et tu en es où actuellement du coup de toute cette démarche, heu, de de reconversion pro?
Alors moi du coup, j'ai décidé reprendre des études, ce qui n'est pas, heu, évident mais heu, voilà, j'ai j'ai pas choisi la voie la plus simple parce que <chuckles>
Et tu as et là, ces études que tu fais, parce que c'est vrai que c'est pas évident de retourner sur les bancs de l'école. Tu fais ça en initial, est-ce que tu fais ça à distance ou même est-ce que tu as choisi la voie de l'apprentissage qui peut être une bonne alternative?
Alors, je voulais faire de l'apprentissage, heu, il se trouve que, heu, il faut savoir que, heu, i après, heu, passer 29 ans, heu, ça n'existe plus. Donc heu, il y a ce qu'on
Mmh mh. Il y a des cas particuliers normalement pour les demandeurs d'emploi?
Eh bien malheureusement pas, heu, normalement, heu, au-delà de 29 ans, il parle de contrat de professionnalisation
Oui, contrat pro, tout à fait.
et moi j'ai c'est ce que j'espérais faire et en fait on mmh, personne dans la pratique, ça n'existe pas. Parce que malheureusement, heu, i l les entreprises ont quasiment pas d'aide financière. Donc
Ouais. Oui tout à fait, puisque le contrat pro, heu, bah déjà, heu, les aides, elles sont passées, heu, à 5 000 € cette année, mais contrat pro, heu, dit, heu, les charges à payer et qui plus est, heu, plus de 29 ans, c'est payé 100 % du SMIC.
Oui. Ouais, c'est 100 % du SMIC voir, heu, ou le minimum de leur convention donc heu, exactement.
Tout à fait, la convention collective. <chuckles> Donc finalement ça fait beaucoup. <laughs>
Bah oui et en fait, heu, ça leur fait payer quand même, heu, relativement cher quelqu'un qui n'est pas encore formé, qui va devoir s'absenter régulièrement parce qu'il va à l'école, heu, enfin bon ça fait quand même pas mal de soucis. Alors que l'alternance avec les plus jeunes, heu, vu qu'ils le payent vraiment très peu cher qu'ils ont plein d'aide, malgré les contraintes, heu, notamment voilà de de planning, de calendrier et tout ça, bah c'est pas grave parce que, heu, i ils s'y retrouvent. Ça peut être un
Mmh. Ouais. Et tu arrivais pas à te défendre en ce sens-là, en leur disant que toi, tu as de l'expérience, toi, tu connais déjà le monde du travail, toi, tu as des compétences transverses, tu as et que finalement, heu, ils vont te former certes, mais c'est donnant-donnant parce que, heu, tu es déjà en place sur beaucoup de choses. Parce que des fois, heu, prendre quelqu'un de 18-20 ans n'a pas forcément la même maturité et surtout n'a pas f du tout le même bagage professionnel que toi tu peux apporter.
Mmh mh. Ah oui, oui. Eh oui mais malheureusement là, heu, je pense que c'est c'est clairement, heu, d'un point de vue économique, ils avaient pas particulièrement d'intérêt à le faire. Donc bon, bah moi j'ai repris les j'ai j'ai repris la fac, heu, comme ça hein. Je me suis débrouillée. Mais bon après heu, quand on a un peu plus le temps et quand on veut après il y a il y a des systèmes, heu, on peut prendre un congé formation typiquement, heu, ça existe, pour les gens qui pour les gens qui veulent faire une formation. Alors ça le nom d est différent si on est dans la fonction publique, c'est, heu, justement congé de formation et je crois que c'est congé de transition, heu, si t on est on est dans le privé mais bon c'est en gros, heu, la même chose, heu, donc voilà ça typiquement pour les gens qui ont vraiment très peur quand même et et ils veulent se sécuriser parce que bon moi j'ai la chance de ne pas avoir trop de contraintes à côté, mais quand on a des enfants, un crédit, enfin voilà, c'est c'est quand même pas pareil. Donc là, bah voilà, il y a ces congés-là, c'est on peut prendre, heu, enfin voilà, garder, heu, son poste
N ouais. Tout à fait. C'est ça. Mmh. Eh oui hein. Ouais, oui, oui, oui. Finalement, il y a quand même beaucoup d'alternatives, heu, au fait de de pas quitter son poste, d'essayer de tenter des plein plein de choses. Il y a aussi la VAE, heu heu, qui est aussi une bonne alternative pour monter en compétence, heu, au sein d'une entreprise. Finalement, heu, en France, on est quand même relativement bien accompagnés de ce côté-là.
Ouais. Vraiment, je trouve qu'on n'est malheureusement pas pas assez informé, heu, mais il faut pas hésiter, heu, d'ailleurs les sites gouvernementaux sont assez clairs, hein. Il suffit de taper «congé formation» et en fait, on on trouve facilement, c'est juste que les gens y pensent pas. Mais en fait, heu, ça existe donc vraiment rien que taper ça, heu, en parler avec les RH, heu, enfin voilà hein. Faut pas hésiter, quoi hein.
Mmh mh. C'est vrai. <chuckles> Mmh mh. Ouais, il y a plein plein de choses et puis n'hésitez pas enfin aussi, ils peuvent aller voir Pôle Emploi et discuter directement. En tout cas, c'était super intéressant de discuter avec toi sur tout ce parcours que tu es en train d'entreprendre.
Oui. Bah ouais, bah merci beaucoup, hein. <chuckles>